4 meses. Eu tipo, eu já perdi quase 10 quilos. É.
Oh! Olha isso, cara, já são 10 quilos pra trás. Não não não precisa se culpar, porque você aproveitou com o seu filho o aniversário dele, sabe. Eh, viveu aquele momento, tá tudo bem, o importante é aquilo, né, aquilo foi a exceção, beleza. "Ah, aquilo foi a exceção, foi no sábado, segunda eu volto pra dieta, não, volto pra dieta no domingo". O seu organismo não sabe que dia da semana que é, sabe, então assim, "ah, foi sábado", beleza, o é sempre o próximo dia, ou até a próxima refeição. Então às vezes, por exemplo, é um almoço que exagera, né, aquele almoço que tem de tudo, e todo mundo come, e tal, tal. Beleza, então tá, saiu daquele ambiente social, voltou pra casa, chegou em casa, né, dietinha, chazinho, um chazinho <chuckles> uma b um um chá detox, alguma coisa que vai te ajudar, ali ah, eh, coisas que vão te ajudar na flora pra você, eh, digerir aquele alimento mais rápido. Ok, maravilha, tudo que seja para o para o seu bem-estar, tá ótimo. Só que, eh eh, tendo essa consciência, sabe, de tipo, eh, que se rolar algum evento, você não vai deixar de de de consumir, entendeu. Exatamente.
É. Sim. Sim. Sim. É. Sim. Sim. Sim. Limpar. É. Sim. Sim. De participar. É. É. Não, ho hoje que é o dia pós a comilança de ontem, eh, eu tô assim na sopa, eh, no chá, eh, mas assim, dessa vez ficou um peso na consciência, porque foram 2 semanas seguidas, e geralmente assim, se eu me permito ter um deslize, eh, por exemplo, vai, minha sogra veio aqui visitar, a gente levou ela pra restaurante. Eh, e aí aí eu peço, assim, a salada, eu tento me manter, assim, o máximo possível. Aí de 1 dia que a gente foi comer fora, eu me permiti comer alguma coisa fora, assim, do que do que podia. Mas dessa vez eu fiz 2 semanas seguidas, e e é e é assim, a o bo
Uhum. Aham. Não, 2 semanas seguidas não, 2 dias em 2 semanas seguidas, né, 1 dia em cada semana. É.
É. É, isso, isso, tá certo, isso, hã, boa correção, <chuckles> boa correção, né.
<chuckles> Pois é, porque do jeito que você fala: "Não, fiz 2 semanas", parece que você al almoçou pizza s 14 dias seguidos, não foi isso.
É. Todo dia, exatamente. É, verdade. Não, você tá certo.
Entendeu, é é essa essa, hum, forma de enxergar as coisas que eu queria te alertar aqui, queria trazer pra você, trazer essa reflexão, porque às vezes você mesmo enxerga: "Olha, eu fiz nossa, 2 semanas seguidas. Não, não, só foram 2 dias dos últimos 14", então você teve 12 dias de, né, de de s seguir, ali, direitinho e 2 "errados", entre aspas, entendeu. Então assim, não se julgue tanto. Calma, <chuckles> dá tempo. <chuckles>
É. Boa. Sim. Sim. É. É. Não, e eu fiquei tensa, porque assim, a a pizza aqui dos Estados Unidos, assim, ela é horrorosa, né, mas e eu ju
É ruim sabor ou ou de gordura?